ほんとそうで、なんか、何て言うんだろう、あわあわあわってなる人がいなかったから、ね、良かったんでしょうね。みんな落ち着いて行動しので、うん。
ううん。 うん。うんうんうんうん。 そうですね。え、でも凄いですね。そういう状況で皆さんが落ち着いて、それぞれ出来る行動を起こせたっていうところがうんうんうん、解決にうん。うん。<laughs> ほうってみたらびっくりなんですね。<laughs>
ええ。 そうなんですよ、そこがなんか、うん、びっくりしてるんですけど、ほんとに、<laughs> そうなんですね。そうなんです。
<chuckles> へえ、すごいですね。やっぱりあの、旅先の、ね、トラブルって結構、大変なことんなっちゃったり、やっぱり帰れなかったんだよね、あの日みたいな残念な結果になることって多いと思うんですけど。うん。そうそうそうそう。でもなんか結局最終的に全てが上手く丸く収まって、皆さん全員で、ちゃんと帰ってこれたっていうのはすごくうん、うん、うん。
うん、うん。 いや、ほんとそうですよね。お金が逆にかかったりね。うんうんうんうん。 うん、うん。 いや、そうなんです。それがね、それもよく話してて、みんなで結局車で帰ってこれたよねっていう、ね、ほんとに。うーん。
うーん。そうなんですよ。ね、ひとりでも欠けたらそれちょっと残念な思い出になっちゃうかもしれないんですけど、うーん、みんながみんなちゃんと、あの、目的地にちゃんと全員が着けたっていうところが素晴らしい。<giggles>
そうなんですよね。はい。 うん。 いやほんとですね。うんうん。<giggles> そうですね。
うん、なんか凄いちょっとしたアクシデントからそんないいお話になるとちょっと思っていなかったんで、びっくりしました。<chuckles> えい。
聞いていただいてありがとうございました。
いいえ、今日は素敵なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい、お願いしま。